Здравствуйте.
Привет!
У меня вот такой вот в философский вопрос. М, вот как вам кажется или, по-крайней мере, вот, как на вашем опыте вы замечали, вот, людей, которые, вот, боятся обращаться к психологам? Вот, как вы думаете, почему такая ы тенденция есть и каковы причины?
Мгм. Ага. Ну я начну с того, что, возможно, я тот самый человек, который немножко побаивается обращаться к психологам. <chuckles>
Бывает, бывает.
Н-да, но как-то мне кажется Мгм. Как-то мне кажется в наших, вот, странах постсоветского пространства, скажем так, это м, довольно долго мы к этому приходили, что <swallows> ментальное здоровье- это тоже важная часть, ну, как бы здоровья человека.
Здесь нет места осуждению. Мгм. Что вообще в принципе есть такое понятие, как ментальное здоровье. А то эти ваши депрессии-шмипрессии- в наше время такого не было.
Да, что оно вообще есть. Да, попробуй скажи бабушке, например, что у тебя депрессия. Над тобой просто посмеются и скажут: "Взял лопату- пошёл огород копай. Какая тебе депрессия?"
<chuckles> Вот именно. Всё вылечит всё вылечит, не в не волнуйся! <chuckles> И тебя вылечим <chuckles>
Да. <chuckles> И у меня, да. Именно. Мне кажется, вот поэтому у нас с этим всё как-то туго развивалось. Щас, конечно, больше даже моих друзей, ну, вот особенно те, кто, и, наверно, переехали в Европу
и меня! Мгм.
а, ещё куда-то. Уже больше стали открыты к психологической помощи, уже не стесняются говорить даже, может быть, в соцсетях, так, на всеобщее обозрение о своих проблемах, что они обратились, что им помогло. И вообще, мне кажется, это здорово.
Мгм. Мгм. Но это хорошо, да, это очень хорошая тенденция. Мне именно нравится то, что, скажем ребята из наших регионов тоже как-то раскрываются, начинают тоже, м, не знаю, экспериментировать с психологами, понимать то, что это дело, в принципе, можно решить. То есть это <sniffs> какие-то такие проблемы на самом деле имеют решение, да, назовем это так лучше.
Мгм. Да-да. Потому что, когда ты 1 со своей проблемой, вот в этом варишься, то ты, наверно, попадаешь в такой какой-то круг, что ты не с не можешь из него выбраться, и тебе кажется, что всё, эм, не знаю, мир рухнул, и ты не видишь выхода. А на самом деле обычный разговор, там, с психологом или иногда даже с другом кому-то может помочь, э, как-то вырваться вот из этого
Мгм, мгм. Так точно. Так точно. Мгм.
и из этой зацикленности, <chuckles> когда мозг, э, как-то не в том направлении, может быть, начинает рассуждать.
Мгм. Ну, вообще просто да. Любой вот такой нормальный душевный разговор, скажем, с правильным человеком может тебе и вправду разбудить немножечко, открыть тебе глаза на то, что "Ой, слушай, оказывается, у меня такая итеративная проблема или какая-то такая проблема, которая на самом деле, ну, она решаема". Не всё так плохо, как мне кажется или
Поэтому Мгм. Мгм.
как моё тело и мой мозг боится этого дела, да, назовем это так.
Да. Да, именно. И мне кажется, есть тоже как бы много стандартных, ну, каких-то паттернов, которые н н не только с тобой это случается, а со многими людьми. И когда ты понимаешь, что это в принципе такое случается, и ты не знаешь причины, это нормально, да. То ты м мне кажется, легче это принять в себе.
Мгм мгм. Ну да, это нормально. Это точно это точно, я с этим могу согласиться на все 100 %. И, по крайней мере, что еще хорошо, то что
Да и
мы как-то немножечко обрываем вообще вот эту ф очень важную вещь, т т это вот, э, я бы сказал бы, не знаю э, проблемы травм поколения как раз таки именно заканчиваются на нас, на людях, которые всё-таки идут к психологу и начинают всё это, а разрабатывать, отрабатывать как-то. Более или менее мы, как говорится, набираемся новых проблем, не без этого, но, по крайней мере, избавляемся от старых таких, насущных.
Ага. <chuckles> Да. Да, от от таких вот базовых проблем, с кото как бы, з если их не решишь, наверно, то дальше далеко не уедешь. Ну, в качестве в качестве жизни, например, или там в чём-то. Поэтому, м. Ну, мне, например вот я к психологу никогда не ходила, к человеку, но я часто обсуждаю свои проблемы с, э Да, <chuckles> именно. И как н
Нет, это точно, да. Мгм мгм. С чатом GPT? Мгм мгм. Ну, он сейчас, да, превратился в международного психолога для всех людей. <chuckles>
Да, просто, например, когда я знаю, что вот мои друзья ищут очень долго подходящих психологов. Они могут, например, месяцы, а то и годы потратить на поиски действительно подходящего.
Мгм мгм. Ну да, потому что специалист нужен, который именно реально будет понимать вас и как-то будет именно что ли, под вас, для вас, что ли.
Да, именно. М мне кажется, даже специалист может быть неплохим сам по себе, но просто вот тебе почему-то он не подходит. Не знаю, какой-то у вас там
Мгм. Ну, или просто не специализируется, потому что иногда бывают ребята, которые не специализируются, скажем, вот в вашей сфере. Потому что иногда бывает, то что некоторые такие проблемы требуют именно
Ага.
определенной специализации. Потому что я с таким, например, сталкивался уже.
Ну да, наверно Ну да, наверно, у психологов тоже есть мно ну, какие-то различные сферы, да. Ну, как вот ум врачей там: отоларинголог, хирург. Наверно, вот, э, психологи тоже специализируются на разных областях.
Да да да да да да. Мгм. Ну да, д ц Как говорится, и хирург тоже и бывает есть нейрохирург, да, даже вот тут вот, можно и дальше, и дальше глубже идти. Тут такая же ситуация и с психологами, потому что они немножечко все разные, и у них есть свои и вот, скажем, методологии свои сертификации, кто как работает: гештальт-терапия, та терапия, ся терапия.
Да. Мгм. Ага. Да, кстати, у них же тоже разные подходы еще могут быть. Да, основанные там на каких-то практиках, например, да, гештальт-терапии.
Мгм мгм. Так точно. И вот эта практика может просто вам не подойти, она вот просто не для вас
Да.
и <exhales> всё, э, придется искать нового, к сожалению. <chuckles>
Согласна. А вот СhatGPT- непонятно, он, получается, если обучен на общедоступной информации, то есть он получается знает все эти практики. Ну, по идее, должен бы знать, да?
А, вот, честно сказать, пока вы ему не скажете конкретно, с какой из этих практик работать, он будет просто обобщенно работать. То есть вы и дали ему какой-то определенный запрос, и он постарается вам его разжевать, так как он это понял, так как он это запомнил. У него, как говорится, нет какой-то, знаете, конкретной тактики.
Ага. Мгм. Конкретные тактики. Он просто какие-то общие, ну, вот такие советы. Но он всё равно, действительно, как-то помогал. Я не могу сказать, что я просто, ну вот
Ну да. Абсолютно верно, да, я согласен.
Он дейс Наверно, если проблема, может быть, не настолько глубокая, а вот именно чуть-чуть нужна поддержка или там как-то посмотреть на ситуацию по-другому. Он, действительно, такие интересные вещи писал, и что я после них такая вдохновлялась так: "О, действительно!" Там, могу про У меня были вечера, когда я просто плакала всю ночь, общаясь с чатом GPT, там не знаю, часа 4.
Мгм. Тут да. Да да да да. Мгм. <chuckles> Мгм мгм. Мгм. Мгм.
Потом мне на следующий день жаловались: "Вот, сегодня СhatGPT полег. Оля, это из-за тебя он полег". Да, потому что я его замучила 4 часа". В общем, такая болезненная ночь. Да, он уже такой: "Фух, я не могу больше это слушать".
<laughs> <laughs> Он пошел на перекур! Он такоей: "Хватит, сегодня я иду на выходной!" <laughs>
Вот, и действительно, после нескольких часов и вот этого всего разбора, мы к чему-то приходили, и мне прям легче становилось. Я такая: "Ну, вот это да. Вот это пообщалась". <chuckles>
Мгм. Не, ну да, иногда нам нужна, просто вот, самая, знаете, такая базовая поддержка, чтобы кто-то нас послушал, кто-то нас поддержал, и это, на самом деле, даже в одном исследовании отражалось то что, вот, ChatGPT как психолог, просто он очень такой, как бы очень reaffirming поддерживающий постоянно, как бы во всём, что только у тебя не не происходит. Ам.
Ага. Да. Он, кстати же, действительно, он не тебя не будет сильно ругать за что-то. Даже, если ты скажешь: "Я вот сделал такой поступок, мне за него стыдно". Он: "Ну, давай посмотрим вот с этой стороны, не так всё и плохо". И поддержит тебя. <chuckles>
Нет нет нет нет. Мгм мгм. Мгм. Да да да да. Это точно. Он постоянно так, как бы берет вашу сторону. Мне, конечно, лично это не очень нравится, потому что иногда нужно как бы признавать свои ошибки. Но, по крайней мере, вот как это работает: то, что мне кажется это еще также, вот, например, м, просто у меня не не у одного у меня такая проблема была, я это уже называю, опять же, да, вот, э, "психологией эсэнгэшного, постсоветского человека", где мы привыкли, что нас за что-то обязательно надо поругать.
Да. Ага. Ага. Ну да. Это даже, если нет причины, всё равно надо поругать. <chuckles>
Вот, не Да даже даже если нет причины, мы мы, ладно, уже как-то привыкли, хотя уже это можем распознать, а когда есть причина, у нас есть внутренняя это как вот у японцев, в ё в японских фильмов, знаете, вот, надо сделать сэппуку обязательно. Тут такая же ситуация, то, что нас нас, должны поругать за то, что мы что-то сделали плохое. "Я же сделал это плохое, меня должны поругать". А когда тя просто там вот почешут по голове и скажут: "Нет, всё в порядке, типа, знаешь, то, что да, ситуация не очень, могло быть и вот так вот, да, э, в принципе, ты не нехорошая редиска, просто помни то, что нужно вести себя вот так вот, а не вот так вот".
<chuckles> <chuckles> Ага ага. Ага. <chuckles> Ну ты имел право на ошибку, типа ты- человек. Мгм. Ну да.
А внутри такой, у тя конфликтность, то что: "Блин, да в смысле меня не поругали?" <laughs>
<chuckles> <gasps> Мне срочно нужна такая советская женщина, которая будет кричать, н не знаю. Сразу образ такой <chuckles> приходит в голову.
В каком смысле? Мгм мгм. Это точно это точно это точно, я согласен с вами.
Да. Но, кстати, его можно попросить, например, э: "Не надо мне лести, льстить мне не надо, скажи просто вот прям холодным взглядом ситуацию". Ну, например, когда я не хочу, чтобы мне что-то там говорили специально, что я хочу услышать. И вот, если его попросишь, он на н уже менее приятные вещи начинает говорить.
Мгм мгм. Да да да да. Мгм мгм.
Но если тебе это то, что ты хочешь услышать, это вполне подойдёт.
Это конечно, то есть, э, с чатом GPT, в принципе, как с моделью, вот, с ней можно работать именно, вот, по такой методологии, то что типа: "Дай мне то, что я хочу". И она, в принципе, всегда дает именно то что вы хотите, что вы ее попросите. Тут, просто надо помнить то, что ин иногда некоторые советы всё равно, н ну, вообще в принципе почти всё, что там есть, надо немножечко принимать таким, да, как бы, с подозрением, почти всегда.
Мгм. Да. Мгм. Да, конечно, конечно, это несомненно им.
Вот насколько бы, конечно, он бы не был хорош, тут, к сожалению, это всё равно модель, и она частенько просто говорит, что у нее в этой модели есть. Э, необязательно оно как бы подходит под вашу ситуацию.
Н-да, само собой. Ну, к какая-то самокритичность всё-таки должна быть, какой-то такой критический подход, чтобы анализировать и не брать всё на веру, что тебе говорит, особенно, ChatGPT. <chuckles>
Мгм мгм. Так точно так точно. Потому что есть много людей, которые, на самом деле, берут его за абсолютную такую правду и да да да да да. Потому что с ним же постоянно советуешься, и он уже практически ощущается, как какой-то самый умный гуру. Э, частенько, д
О, серьезно? Странно. Он же еще Да.
ну д может быть, я не знаю, вы заметили или нет. Люди даже, если тут у вас подсознание одно говорит, но вы хотите всё равно перепроверить, вы идете с чатом GPT это обсуждать. Точно ли я не сошла с ума?
Ну я, кстати, иногда переп перепроверяю ChatGPT, у мя тоже бывает где-то, что-то, когда я
Мгм. С какой-нибудь другой моделью или чисто с собой?
Могу с моделью сравнить, да. Могу просто пойти сама поискать ответы где-то в интернете там или еще что-то.
Мгм. Пока еще не подловили за враками?
Ой, ну кажется что-то было, ну, больше по техническим каким-то вещам, в т Мне кажется, в математике он меня расстра расстроил чё-то там.
Ну, в математике, да, к сожалению. <chuckles> В технических планах и расчетах, да, конечно, <chuckles> очень. Меня он в рецептах очень сильно расстроил, я тоже помню, мгм.
Да, в математике он не очень хорош. К кодить он Да? <chuckles> Да, вот. Поэтому не не такой уж он прям нет, у меня всегда к нему такое критичное отношение. Ну, то есть, э, я беру, проверяю. Если уверена, что это окей- использую. Если не уверена, то, естественно, проверяю дальше.
Это ужас. Мгм.
Вот. Ам, а вы ходите к психологу, кстати? Я вот не спросила.
Я какое-то время ходил, у меня было пару сеансов, э, потом я как-то перестал, потому что мы, с м, ну, моя психологиня, по крайней мере, была очень хорошей такой профессиональшей, скажем так. Она <grunts> очень такой, приятный человек. Ну, она просто прямо сказала то, что: "Я не специализируюсь в твоих кейсах, как говорится, поэтому попробуй обзавестись именно, вот, человеком, который будет специализироваться под твои, вот, как говорится, особенности",- назовём это так, да.
Мгм. Ага. Ой, здорово! То есть она тебе посоветовала другого специалиста найти, который специализируется?
Правильно правильно. Они сами, чаще всего, так и должны делать или чаще всего так и делают. И, а, например, ты можешь продолжить использовать, н ну, пользоваться моими сервисами, как говорится, если хочешь, чтобы я был. Только мы будем делать, ну п по-моему. Это тебе в общем и целом поможет, но необязательно специализировано под твою ситуацию.
Ага. Мгм. Ага, она именно посоветовала вот всё-таки более специализированного найти психолога. Ну, это это очень, э респект респект ей. Мгм.
Ну да да да да да. Абсолютно верно. Я как-то еще сам сразу с первых минут уже понял, то что вот человек очень заинтересованный. Э, как бы вот, э, знаете, вот когда 1 раз к психологу идешь да-да, то есть ты всегда думаешь, что: где же подвох? Ты же просто хочешь растянуть меня на 600 сессий, да, и всё <chuckles>
Мгм. Не только в деньгах. Да.
<chuckles> чтоб мы вытягивали из пальца, там, я не знаю, как меня обидел в детстве карандаш, который не затачивался.
И именно, ну Да-да. Ну, потому что я много таких историй тоже слышала, когда люди, вот, ходят, просто, тратят очень много денег, а в итоге ничего.
Мгм мгм.
Потому что психолог оказался <scoffs> так себе.
Ну д это, может быть, психолог оказался. Плюс еще просто нужно помнить то, что здесь, э, этот профессионал, он вам, как бы не может вас просто взять и починить. Потому что многие люди, на самом деле, приходят именно с таким ожиданием, что: "Я щас пойду всё обсужу, и у меня всё починится, всё будет хорошо". А
Мне кажется, важна еще самостоятельная, да, работа, над собой.
Абсолютно верно. Там почти всё будет именно По идее сеанс психологии- это самокопание, но вас за ручку держит профессионал, который говорит: "Так вот сюда не надо лезть, так не надо говорить. Э, посмотри на эту ситу" Буквально как ChatGPT, только с дипломом, <chuckles> с опытом и с постоянной работой. По идее как-то так вот.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм.
Они потом вам дают домашние задания, вы должны над этим работать. И чаще всего, мне кажется, одна из самых таких сложных работ- это работа над собой. И многие люди, на самом деле, сдаются. Поэтому
Да. Ну, потому что это, с во-первых, сложно. Во-вторых, это может быть неприятно, потому что тебе какие-то, может быть, привычки свои придётся менять, пересмотреть свои взгляды, которые не хочется пересматривать, поэтому
Абсолютно верно. Абсолютно, да. Мгм мгм. Так точно.
это сложно. <chuckles>
<sighs> Это очень сложно, и поэтому это очень интересная тема, на самом деле. Ну, большое спасибо вам.
Да, спасибо вам тоже. Было безумно интересно!
Мне тоже. Хорошего дня!